Magandang tanghali.
Magandang tanghali din, ayan.
Kamusta ka?
Ayos lang at mainit 'di ba? <chuckles>
Oo nga, eh, pasensya na kaya ang init talaga, mainit talaga yung panahon, oo.
Oo. Ayan. Eto, ah, may tanong ako.
Ah, sige.
Paano mo maipapaliwanag ang kahalagan ng pagkakapantay-pantay sa lipunan, ikaw?
Mm. Mahalaga siya dahil sa totoo, pantay-pantay naman talaga tayong ginawa ng Diyos, iba-iba lang tayo ng trabaho, iba-iba lang tayo ng kung ano man yung estado natin, pero lahat naman tayo, eh, pantay-pantay lang. Yun lang ang talagang ano ko d'yan, wala namang walang mataas, malaki, maliit, iba-iba lang tayo kumbaga ng mga ginagawa sa buhay. Ikaw paano mm, para sayo?
Oo. Totoo. Oo. Tama. Oo. Ayan Sa oo ayan. Sa akin, para sa'kin maipapaliwanag nyo yung kahalagan ng pagkapantay-pantayn yung sa paraan na, ah, lahat, ah, nakakasalumuho natin, yung parang walang walang hadlang o walang balakid 'di ba? Tapos masasabi ko na, ah
Oo. Oo.
Kailan ah, may mga time talaga sa ibang mga siguro ibang lugar na iba yung antas sa buhay, iba na rin yung, ah, respeto ng mga tao, ayan. Mas maganda rin sa'kin kasi na, ah, pantay-pantay para lahat is alam kung ano yung nangyayari sa mundo. Marami marami kasing sa atin na, ah, hindi nalalabas ng bahay 'di ba? At wala ng kaalaman kung ano yung nangyayari sa mundo ayan. Ito, bakit sa tingin mo mahalaga na pantay-pantay ang trato sa bawat tao sa lipunan?
Oo. Mm. Totoo. Mm. Oo. Oo. Ah, para sa'kin kasi la dahil lahat naman tayo pare-parehas lang din tayo ng mga karapatan. Pare-parehas lang din, ah, tayo ng, um, kumbaga dapat na matanggap o pare-parehas tayo na yung pati pati mga responsibilidad natin. Ah, mahalaga yon para yung ibang mga kasi 'pag yung halimbawang may mga pinapaboran lang ng mga tao o na isang sektor, sabi mo nga ng isang antas. Magiging kumbaga hindi naman, um, patas yun sa ibang mga tao, dahil yun nga sabi ko ano naman nasa iisang lipunan lang tayo. So kumbaga kung ano man yung mga, batas o kung ano man yung mga karapatan na meron. Lahat tayo nun ay dapat magkaroon ng ganon, o lahat tayo ay dapat, ah, parte nun, hindi lang iisang grupo o itong ilang mga tao lang. <inhales> 'Yon na para mas maging mapayapa din at ano yung mga tao hindi nila isipin na parang kinakawawa o naag naagrabyado sila. Ikaw sa tingin mo, bakit sa tingin mo mahalaga yun sa lipunan?
Oo. Oo. Oo. Oo. Oo. Oo. Tama. Oo. Totoo. Ayan, 'no. Talaga naman na kailangan ng pagkakapantay-pantay. Kasi kung sa lahat ng pagkakataon may kinikilalang, ah, pagkakaiba, siyempre magkakaroon ng away, 'di ba? At saka, ano, tawag dito, kapag siyempre 'pag pantay ang bawat tao pantay din 'yong trato, 'di ba. 'Yong lahat, ah, mapapakita, ah, 'yong mga kakayanan nila, 'yong mga walang diskriminasyon kumbaga, 'di ba, 'tsaka walang panghuhusga, kunwari batay sa kanilang, ah, kasarian, ah, lahi, edad o estado sa buhay, 'di ba?
Oo. 'Yon, oo. Oo. Oo. Totoo. Iyan, mhm. Oo.
'Tsaka magiging maayos talaga 'yong, ah, samahan sa lipunan. 'Tsaka minsan kasi 'pag, eh, pagkapantay-pantay ando'n na rin 'yong, ano, pagtutulungan, 'di ba, 'yong parang pagkaka ah, tawag dito, ah, pakikipagbaka o kaya pakipagbayanihan, 'di ba? Totoo, ayan.
Totoo. Mhm. Korek. 'Yong Oo. Bayanihan, oo. Tama. Gusto ko 'yong sinabi mo na walang diskriminasyon, tapos hindi magkakagulo, kasi minsan d'yan ang nagmumula rin 'yon kapag, siyempre, 'yong iba hindi mo naman maiiwasan kung gano'n ang maramdaman nila kung sa tingin nila na hindi na hindi pantay-pantay ang trato. Nagkakaroon ng samaan ng loob. Tapos maaaring magka sabi mo nga mag-away o magkagulo. Kaya, ano, kung gusto natin ng mas payapa at mas makapagtulungan, dapat pantay-pantay talaga ang trato sa bawat tao.
Oo. Totoo. Oo. Tama. Oo. Tama. Oo. Tama, ayan. Eto, ah, may tanong ako. Paano nakakaapekto ang kawalan ng pagkakapantay-pantay sa tao sa buong komunidad para sa'yo?
Mm. Oo. Mm. 'Yung tulad ng nabanggit natin, maaaring magkagulo, maaaring mag, ah, mag-away dahil magsisimula 'yan sa pagrereklamo kapag sumama ang loob. Siyempre magrereklamo 'yung mga tao na 'yun na naapektuhan. Ah, ah, tapos siyempre, 'yung kumbaga 'yung mga na-kunyari rin nasa tulad niya na edad, ganyan, o lahi, ipa-hihikayat pa na magreklamo, ganyan. Kaya maaaring mag mag magkagulo. At 'yun, ah, gusto ko rin 'yung sinabi mo na siyempre kapag nararamdaman ng tao na pantay ang trato sa lahat, mas mapapakita nila 'yung kakayahan nila, mas makakapag, ah, kumbaga, ah, dulot or ambag sila sa lipunan. Pero kung wala, wala na rin silang pakialam. Wala na lang din, hayaan na lang nila kung ganyan naman pala. Parang ayaw na nila rin, parang, ah, kumbaga mag-effort kasi parang alam nila na wala rin namang mangyayari. Ayun. Kayo, paano nakakaapekto 'yung kawalan ng pagkakapantay-pantay?
Oo. Ayan, sandali, oo. Totoo. Oo. Totoo. Oo. Totoo. Oo. Totoo. Tama. Ayan. Ayan, katulad nga rin ng sinabi mo kanina, ayan siyemp sa mga diskriminasyon, kasarian, edad, siyempre 'pag meron din, ah, pagkakapantay-pantay, ah, talagang, ah, 'pag walang pagkakapantay-pantay kumbaga, talagang magdudulot 'to ng ano, ah, paghihiwalay ng mga tao, yung pagbubukod-bukod 'di ba? Yung minsan, ah, resulta ng, ah, wala ng hindi pantay na pamamahala, iba-iba yung ah, magkakaroon ng sari-sariling batas, ah, magiging magulo yung mundo 'di ba? Mag sariling trabaho, edukasyon yung mga paraan na gano'n, 'di ba? Tsaka malaki talagang kahit ano paghihirap yun kung lahat may kanya-kanya na sa paraan na, ah
Oo. Mm. Iyun, oo. Totoo. Oo. Oo. Oo.
ano iba-iba ng layunin at hindi matatapos yung problema na yun kasi, ah, walang pagtutulungan 'di ba? Tapos masabi ko din na
Oo. Tama.
ah, magkakaroon ng alitan, gaya ng sinabi mo yung tensyon, 'di ba galit, 'di ba minsan 'pag may na o kun kunwari, ah, hihiwalay na na bansa o hihiwalay na ng lugar, ah, mapapansin nila na, ah, ito ay, ah, pinag-uusapan sila, yung parang paraan na, ah, hindi sila sang-ayon sa lahat ng nangyayari, 'di ba? Tsaka ayon, ah, pagtatrato nga, ah, problema iyun, problema.
Iyun, mm, tension. Oo. Oo. Oo. Totoo. Oo, problema. Ah, para sa'yo ano ang mga simpleng bagay na pwedeng gawin ng bawat isa sa'tin para masigurong pantay-pantay ang pagtrato sa paligid natin?
Oo. Ayan. Siguro sa akin puwede gawin ng bawat isa na siguro, ah, pagtrato sa paligid natin 'di ba, minsan kasi pag pagiging bukas ka o pakikinig lang sa iba ng walang paghuhusga. Ah, siyempre, ah, mala mauunawaan natin 'tsaka malalaman natin yung kanilang karanasan, o kaya ay sa loobin nila 'di ba? Tsaka ma maganda rin na, may respeto sa pagkakaiba-iba ng tao 'di ba gay oo ga katulad nalang ng kultura, yung kung anong paniniwala nila 'di ba, tsaka dun talaga magsisimula lahat ng hakbang, ah, tungkol sa pag-unlad ng isang, ah, ah, bayan o lipunan 'di ba? Tsaka yung, ah, siyempre 'pag mayroong pantay-pantay, ah, pantay na oportyunidad, siyempre d'yan ka magkakaroon ng kapitbahay, siyempre sama-sama na kayo eh. Kaibigan 'di ba? Minsan mga ano pa, ah, tutulong sa'yo sa, ah, problema mo 'di ba? Ayun, oo, 'pag may nangailangan ka, maganda pa rin talaga na, ah, m magkaroon ng pantay-pantay na pagtrato kahit sa simpleng gawain lang 'di ba? Na 'pag minsan, ah, tratuhin mo lang sila na parang, ah, kaibigan yung may mga sa probinsya kasi 'di ba, kahit bagong lipat ka lang, ah, tapos mabigyan ka lang ng ulam o kaya ng pagkain, close na agad kayo 'di ba? Mga gano'n, ayan, ikaw ba?
Oo. Mm. Oo. Oo. Totoo. Ayan, oo. Oo. Oo. Mm. Oo. Oo. 'Yan. Oo, oo. Oo. Oo. Oo, 'pag nangailangan ka, tama. Oo. Oo. Mm. Oo. Oo. Oh 'di ba? Kaya nga totoo, oo. Ako 'yon, to tama gusto ko 'yon, sa respeto lahat naman dapat talagang respetuhin at, ah, diyan nagsisimula 'yon at 'yon, ah, 'yong 'wag maging bukas ang isipan natin lawakan natin 'yong pang-unawa natin na, wang 'wag mang manghusga dahil oo ah, at ano rin 'yan eh kailangan magkaisa tayo kung um, hindi natin huhusgahan 'yong kapwa natin, lalawakan natin 'yong pag-iintindi natin. Ayan masisiguro natin na pantay-pantay lang 'yong, ah, pagtrato sa kanila na, um, 'yon nga respeto talaga, ah, hindi naman dapat 'yon mawala anumang edad, anumang lahi, o anumang estado mo sa buhay, basta 'wag lang tayong makapanakit at 'wag, ah, hindi tayo nakakaapak ng ibang tao. Ayan, sa iyong palagay anong papel naman ang ginagampanan ng gobyerno at ng mga mamamayan para maitaguyod 'yong pagkakapantay-pantay?
Oo. Oo. Totoo. Oo. Oo. Tama. Oo. Totoo. Ayan, maganda yan sa'king palagay talaga na, ah, 'pag patungkol talaga sa ah, ah, kaayusan siyempre ah, gobyerno dapat talaga ang munang, ah, may responsibilidad di ba? Kaya nga tayo gumawa ng mamumuno satin kasi 'pag tayo ay watak-watak o hiwa-hiwalay, o talagang magkakaroon ng gulo kasi walang pagtanggap di ba? 'Tsaka ang ang layunin naman talaga ng gobyerno o kaya ng mamumuno sa atin ay kaayusan, yung pagpapatak ah, bibigay ng patakaran at batas di ba? Ayan para sa sa sanlibutan ang batas naman kasi pangkalahatan hindi sa iisang tao, kaya siguro, ah, lahat ay sumunod sa batas o talagang panuntunan ng isang gobyerno, talagang magiging maayos lahat di ba? 'Tsaka ano, ah, siyempre kung ah, ah, lahat may mga polisiya o batas, siyempre may mga proyekto din, di ba may mga project, ayan yung magkakaroon tayo ng mga trabaho, ah, edukasyon di ba? Totoo yan, ikaw, para sa'yo?
Mhm. Oo. Oo. Hmm, boboto tayo. Oo. Oo, oo. Oo. Tama. Oo, oo. <chuckles> Kaya nga, oo. Oo. Oo. Totoo. Oo. Mm. Ayan, oo. Napakahalaga ng papel ng gobyerno natin dahil yun nga, um, kaya natin kaya rin tayo ah, bumoboto, kaya natin sila hinahalal kasi malaki yung responsibilidad nila para masigurado na magkaisa yung bansa, dahil sila naman yung namamahala sa bansa. At ano, tama ka kung ano yung yung mga batas naman na ginagawa nila eh, para naman talaga yun sa lahat at kung halimbawang yung yung mga karapatan kung karapatang maipagtanggol yung sa mga hustisya lahat tayo dapat, eh, may karapatan doon, kumbaga ah, bilang sila yung mga leader ba ng bansa natin, talagang malaki ang responsibilidad nila para may ano katiwasayan, para may kapayapaan ang ang bansa, para maitaguyod ngayong pagkakapantay-pantay dahil kung nga kasi yung mga tao kung nakikita nila na walang ganun, hindi mo rin masisisi kasi nga kung ano yung, um, na nakikita nila na kung hindi maganda yung pamamalakad ng gobyerno, ganun parang nag-aano siya sa mga tao na, um, naaapektuhan din, oo, kaya yung totoo kaya tayo nagkakaroon ng mga gulo, maaaring gano'n yung nararamdaman nila, kaya kung pagiging maganda rin yung pagpapatakbo sa atin ng gobyerno, pala malaki talaga ang posibilidad na lahat tayo eh, magkakaroon ng kapayapaan, hmm.
Oo. Oo. Totoo. Oo. Oo. Totoo. Oo. Tama. Totoo. Oo. Oo. Problema, di ba? Oo. Tama. Totoo, ah, marahil ngayon di ba, ah, mayroong iba't ibang antas ng buhay at sobrang hirap naman mag-adjust. Siyempre kung lahat ng tao ay iba-iba talaga yung pangangailangan, ayan at sobrang pangangailangan lalo na't maraming kahirapan, siyempre magkakaroon ng mga krimen di ba yung mga, ah, hindi magandang gawain na siyang ah, sisira din talaga sa lipunan, ayan kung lahat ng iyon ay matugunan ng ating, ah, di ah, government o kaya ng gobyerno talagang maayos at wala ng magiging problema o kaya, ah, ano krimen na magaganap di ba ayan at natutuwa ako.
Oo. Totoo. Oo. Yun, mm. Totoo. Oo. Maayos. Oo. Hindi hindi na mapipilitan ng ang isang taong gumawa ng masama, yan. Oo.
Oo, kung mabuti naman lahat di ba?
Totoo.
Ayan, so marami akong natutunan at ang ganda ng topic natin.
Ah, marami rin akong natutunan sa naging usapan natin, maraming salamat sa mga binahagi mo at sa oras mo.
Oo. Oo, ayan, at
Salamat.
salamat sa iyong oras.
Magandang araw.
Magandang araw, paalam.
Ingat.